Eh, déjame contarte que, bueno, estoy teniendo, eh, un dilema, ya que, bueno, eh, me gusta mucho procrastinar ton eh, constantemente, eh, tengo una <chuckles> meta a corto plazo, pero ya llevo aproximadamente 2 meses, pues, dejándola ahí, rezagándola, nada más. Em, esa meta, bueno, ha consistido en abrir un pequeño negocio propio de venta de comida. Eh, mm, yo, actualmente, pues, bueno, aparte de de mi trabajo, pues, me gustaría obtener un ingreso extra, además, de que, pues, bueno, yo he tenido experiencia en en eso de la venta de de comida, he trabajado, más bien, pues, en la en en lugares donde venden comida, entonces, tengo la facilidad para cocinar, para atender a los clientes y demás. Ahora, bueno, esa meta me la establecí ya desde hace como medio año. Incluso ya tengo algunas, <chuckles> eh, herramientas para ella, ya tengo, de hecho, hasta el local como tal no lo he rentado, pero ya ya he platicado y preguntado algunos posibles lugares. Entonces, lo que pasa es que, bueno, me encanta procrastinar, no he podido, eh, no he podido aventarme como tal, eh, incluso, pues, mi pareja me ha dicho: "Oye, ¿y cuándo vamos a poner el negocio? ¿Cuándo vamos a poner el negocio?". Y siempre sale algo que me que que termino diciendo: "A la próxima semana. Ahora sí, dentro de 15 días ya vamos a comprar, eh, todos los los ingredientes que necesitamos para hacer las cosas, todos los les la carne y todo eso, y vamos a empezar nuestro negocio". Entonces, tengo ese problema, digo, no es algo que me esté que me sea muy urgente, pero creo que ya tardé demasiado, y ya ya está muy rezagado. Y y sí, tengo la intención, o sea, no es de que no lo quiera, pero sí tengo la intención de ponerlo. Eh, ¿qué me podrías tú recomendar para evitar procrastinar tanto?
Ujú. <chuckles> Okey. Superbién. Ajá. Sí. Superbién, ujú. <laughs> Sí. <chuckles> Pues, de entre entrada, te entiendo bastante, la verdad es que este este tema de procrastinación es bastante común, ¿no? Es es algo que se da casi por naturaleza. Entonces, sí, te entiendo, créeme que sé de lo que hablas. Y vaya, para darte un consejo, me gustaría, como, eh, primero saber algunas algunas cosillas. Eh, primero <chuckles> que nada, ¿en qué sueles procrastinar? ¿Qué qué llega a detonar esta parte de hacer algo más o te da algún tipo de, digamos, miedo? ¿Tienes algo identificado, más o menos, que sea la raíz de esa procrastinación?
Ujú. Sí, de hecho, creo que viene por el lado de de del temor, del temor a poner, a emprender ese nuevo negocio y que, bueno, yo sea el responsable número uno de sacarlo adelante. Creo que por ahí viene ese ese miedo y esa esa costumbre de estar procrastinando. Eh, no me he aventado porque, bueno, pienso, ¿y si no funciona, y si no me va bien, y si y si no y si no es lo correcto o si fracaso? Entonces eso eso en mi mente me hace, pues, dudar de mí mismo y de mi capacidad para para lograr emprender y, bueno, es es algo que que me ha estado atormentando. No se lo he dicho Bueno, sí se lo he llegado a comentar a mi pareja, de que, oye, ¿y si no funciona? Me dice: "Bueno, pues hay que intentarlo. No, no perdemos nada, no hay problema", pero a eso también. Pues le tengo temor. <chuckles> Le tengo temor a intentarlo porque me siento, pues, en mi zona de confort, por así decirlo. Tengo, pues, eh, afortunadamente, pues tengo mi mi trabajo, pero es algo que ese negocio es algo que yo he querido desde hace ya algún tiempo, como te lo mencionaba, y y sí quiero hacerlo, pero el temor tal vez es lo que me está orillando a procrastinar eso. Entonces, eh, ese ese temita no, no sé cómo afrontarlo y cómo cómo cambiar, pues.
Mm. Ya veo. Por supuesto. Claro. Ujú. Sí, totalmente te entiendo. Eh, como te decía, sí es algo muy, muy natural el el hecho de que un temor esté ahí, pues al final dependen muchas cosas, ¿no? No solamente es intentar algo y ya, sino que evidentemente seguramente habrá consecuencias, quizá algún tema de inversión, no sé, hay muchas cosas que podrían llegar a, eh, vaya, hay algo que perder, pero ahora yo te preguntaría, por el contrario, ¿tu trabajo actual te gusta lo suficiente como para hacerlo toda tu vida?
Sí. Em, bueno, me siento cómodo. Me siento tranquilo en donde estoy, en en mi trabajo y no tengo intenciones de de de renunciar o abandonarlo. Incluso, pues, este, he pensado, obviamente, en seguir ambos ambos este, o sea, trabajar naturalmente de día y tarde en el trabajo que ya tengo y por las noches, pues abrir ese negocio. Evi sería principalmente por las noches la venta. Solo que también me he puesto a pensar, oye, y bueno, ¿y si lo hago y después, eh, termino en un exceso de estrés?, o Hay muchas cosas, hay muchos factores que han influido. Eh, también, pues bueno, sí me ha comentado mi mi pareja: "No, pues no tienes nada que perder". No tenemos nada que perder, pero bueno, en realidad sí, porque, pues, si fra si si no funciona, pues obviamente son pérdidas, monetarias. De tiempo también. Y pues tal vez hasta bajones de autoestima, <chuckles> ¿no? Por intentar algo que no, que no funcionó, pero bueno. Sí, no sé.
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Sí, totalmente. Sí, bueno, l ujú.
Sí, digo, no no sé cómo cómo continuar con con ese proyecto y emprenderlo.
Mira, lo primero que yo te te llegaré a mencionar ya con estos estos detalles que me llegas a a decir, em, pues, lo primero es entender una parte y es que, realmente, nada te asegura tener un éxito, digamos, en en lograr emprender, de hecho, no solamente es en el tema de comida, es prácticamente, cualquier proyecto que tú llegues a tener, todo es un riesgo, todo va a implicar pérdidas, evidentemente, también es importante, ¿no?, eh eh, ser realistas con esta parte de que es muy probable que pierdas algo, pero por lo por el contrario, creo que también es muy válido y y muy importante que tú te llegues a plantear qué es lo que ganas, si es que sí funciona, sí entiendo que es algo que ya llevas queriendo muchísimo tiempo y que, incluso, si las cosas salen bien, que esperemos que sí, seguramente, vas a ser capaz de de lograrlo, eh, esto que se vuelve incluso la fuente principal de de ingresos o algo en lo que te puedas llegar a dedicar ya con un gusto muchísimo mayor, porque como tú me dices, quizá en tu trabajo te sientes cómodo, pero, eh, vaya, esto no va a ser así todo el tiempo y, si no lo haces y lo pospones, al final, la misma intención de ponerlo vas la vas a tener ahorita, que la vas a tener en unos años, con la diferencia de que ya perdiste esos años, ¿sabes? Eh, y y en realidad, eh, el el tema del riesgo, si hay si hay un riesgo es porque hay algo importante que ganar, si no, pues, evidentemente, nadie intentaría algo nuevo, ¿no?, entonces, creo que sí es muy, muy importante que tú te plantees ese tema y que, al final, el tiempo va a pasar, y si tienes ahorita los medios para para lograr, eh, poner este negocio, para intentar este nuevo proyecto, eh, si tú no lo intentas ahorita, en 5 años vas a estar con las mismas ganas de de de plantearlo, de de llevarlo a cabo, pero pero, vaya, te puedes llegar, no digamos a arrepentir, pero pero sí va a haber un tiempo que, a lo mejor, si las cosas funcionan en 5 años te hubieras preferido plantear haberlo hecho 5 antes, ¿sabes? Entonces, realmente, hay muchísimas cosas que ganar y y el miedo es natural, pero, vaya, no puede ser lo que determine nuestras acciones, no sé si tú ya habías pensado en esta parte de qué es lo que va a pasar a futuro si no lo intentas ahora.
Claro. Claro. Exacto. Ujú. Sí. Claro. Bueno, eh, lo que he pensado más bien es como los pros y los contras. O sea, en caso de éxito, eh, pues, eh, pensado que podría llegar a a tener buenos ingresos, buenos clientes, a ser una persona, pues, más próspera, ¿no? Tener, eh, me mayor, este, pues, solvencia económica, ya que, pues, tendría mi trabajo y aparte tendría mi negro mi negocio. Entonces, por esa parte lo he visto, lo he pensado y digo: "Guau", o sea, eso es lo que me me está motivando y eso es lo que me me está, pues, provocando la ansiedad de de hacerlo, de realizar ese proyecto. Por otro lado, pues, estoy viendo la el tema de que un posible fracaso, algo que no funcione y que, bueno, eh, haya sido una pérdida de tiempo y de de inversión. Incluso he pensado, digo: "Bueno, si si no funciona, podría eh, vender los utensilios que ya compré y no sería una pérdida tan grande". Pero, bueno, eh, ese temor sigue existiendo ahí, ¿no? De que o funciona o no funciona y no sé, pero, eh, no no me he puesto a pensar en realidad, cómo sería dentro de unos años. O sea, si en caso de que el negocio llegara a funcionar, pues, no sé, ¿cómo, cómo seguiría yo? No sé, si tal vez, de pronto podría dedicarme de lleno a a eso, a mi negocio, y dejar incluso mi trabajo, claro, refiriéndome a que sea algo muy próspero, que sea un negocio que la reviente y que diga: "Guau", o sea, "de aquí soy, ¿para qué estoy en una oficina de 8 a 5, de la tarde, si podría estar aquí solo en las noches y ganando mucho más?". ¿No? Y y divirtiéndome también, ¿no? <chuckles>
Claro. Sí. <chuckles> Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, te entiendo totalmente y y vaya también, pues, eso es muy importante, esto que mencionabas, ¿no?, justo de qué es lo que podría llegar a pasar para bien y creo que vale bastante la pena, eh, sin embargo, también, em, vaya, sé que es una frase muy cliché, pero, incluso cuando las cosas no funcionan, se aprende demasiado. No sé, si lo sabías, pero estadísticamente es prácticamente imposible que una persona triunfe, ¿no? En sus primeros negocios, y no tanto porque haya hecho las cosas mal, sino porque está en un proceso de aprendizaje. Incluso si a ti llegase a no funcionarte esta cosa, que esperemos que no sea tu caso, evidentemente esperemos que que con esta idea que tienes, seguramente la vas a, como se dice, <chuckles> ¿no? La vas a romper, ah, pero, em, vaya, incluso si esto no prospera. Ah, siempre, siempre, siempre te da esa experiencia para volver a intentarlo en el futuro, pero ya con cosas como muchísimo más tangibles, ¿sabes? Incluso tú te vas a sentir con una una seguridad muy importante porque ya tienes esa experiencia de saber qué hiciste bien, qué pudiste haber mejorado y y evidentemente, el el plan es a futuro que las cosas funcionen. Y si no es incluso en este primer intento, seguramente se te va a dar mientras tengas esa determinación. Pero, pues sí, lo importante es dar ese primer paso, porque si ese primer paso no lo das, de nuevo, solamente estás posponiendo lo que a tu actitud y a como yo te te escucho y te siento. Creo que es algo que sí vas a hacer, tarde o temprano lo vas a hacer, porque te escuchas como muy motivado a esto. Simplemente estás retrasando <chuckles> como que esa parte por por este miedo, ¿sabes? Entonces, pues, el el miedo, eh, va a estar ahí, pero, al final siempre, siempre, siempre vas a sacar algo, incluso si solamente es experiencia, eso créeme que es invaluable. Se se <chuckles> suele subestimar mucho la experiencia que te da el que las cosas no salgan como tú quieres. Pero pero realmente es algo muy tangible, entonces, eh, pues, yo te animaría totalmente así a intentarlo porque tienes el potencial. Creo que tienes la idea y tienes los recursos para poder llegar a hacerlo y y y sí, totalmente, y y no habría un porqué detenerte ante este intento, ¿sabes? Más que nada porque también tienes algo fijo que te puede ayudar a a soportar un golpe si esto no llega a funcionar como quieres.
Gracias. Claro. Ujú. Sí. Sí. Lograrlos. Sí, claro. Bueno, sí, pues, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por la plática, la verdad que me ha ayudado mucho este consejo, esta charla que tuvimos, eh, yo creo que ya llegó el momento de emprender y ahora sí, ya de de ir adelante con este proyecto y, bueno, y lo estaré haciendo en los próximos días. Muchas gracias.
Al contrario, les va a ir maravilloso, ya verás. Que pases buena noche.